नमस्ते जी, कैसे हो आप?
जी, नमस्ते मैं ठीक हूँ आप कैसे हो?
हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक्चुअली आज ऐसे ही ना फ़ोटो एल्बम्स वगैरह देख रही थी। तो मुझे ना अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी। मेरे पिताजी को गुज़रे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस ऐसे ही उनकी बहुत याद आ रही थी तो मैं ऐसे सोच रही थी कि बाकी लोग क्या करते हैं? आपके लाइफ़ में अगर कोई आपके जीवन में कोई इंसान आपके जीवन से चला गया। तो आप क्या करते हो इस विषय में?
हुँ, हुँ। मुझे लगता है जो ग्रीफ़ है वो सबके लिए मतलब बहुत अलग तरह सब अलग तरह से डील करते हैं ग्रीफ़ से। अगर आप किसी को खोते हो तो सब बहुत अलग तरह से डील करते हैं। जैसे कि मेरे लिए जो अब तक रहा है वो ये रहा है कि मैंने अपने दादा जी को जब खोया था वो मेरे लिए सबसे पहली ऐसी चीज़ थी। जो मुझे हिट की थी। और मतलब आज तक मुझे कभी-कभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। कभी-कभी लगने लग जाता है कि मेरे पास जैसे कुछ है ही नहीं या फ़िर बहुत होपलेस्नेस आ जाती है।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। आप दादा जी से बहुत करीब थे क्या? आप दादा जी से बहुत करीब थे क्या? अच्छा, अच्छा। नहीं, तो फ़िर आप क्या करते क्या हो? ठीक है उदास तो हो जाते हो आप लेकिन क्या करते हो फ़िर उसके बाद?
हाँ। हाँ, हाँ। अ, हाँ। उदास उदास हो जाते हैं, रोते हैं, किसी से बात कर लेते हैं या लिखने लग जाते हैं। अलग-अलग तरीके होते हैं, जो भी सूट करे उस टाइम पे, जो भी बेटर फ़ील करवा सके, जो भी चीज़ है।
हुँ, हुँ। जी, जी।
सबके लिए आई थिंक अलग-अलग तरीके होते हैं, सब अलग तरह से डील करते हैं।
हुँ। तो आपको क्या लगता है, आपको सबसे ज़्यादा आपने आपके दादा जी की ज़िंदगी से आपने क्या क्या सीखा, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में जो आप अपने अंदर भी उतारना चाहोगे?
कि वो कभी-भी ऐसे जैसे मैं एकदम से दुखी हो जाती हूँ, एकदम से मुझे चीज़ें ऐसे अफेक्ट कर जाती हैं, उनको नहीं करती थी, मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे इमोशनली अ, मैं नहीं हूँ उतनी, पता नहीं शायद मैं लड़की हुई इसलिए या पता नहीं क्या रीजन हो सकता है या फिर मेरा लाइफ़ एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उनके अलग थे, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मैं उतनी स्ट्रॉन्ग डेफ़िनेटली नहीं हूँ, तो शायद वो चीज़ हाँ,
हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। सेम मेरा, जैसे मेरे पिता जी थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के थे, ठीक है, मैं एक आम आदमी को देखती हूँ अपने आस-पास, किसी को भी कहीं पे भी ज़िंदगी के पहलू में, मुझे लगता है मेरे पिता जी में बहुत ज़्यादा सब्र था, पेशेंस थी, बहुत ज़्यादा लोगों को नेचर भी समझते थे, ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ़ टाइप वाले होते ना शांत, वैसे नहीं थे वो, उनको सबका समझ में आता था लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। तो मुझे लगता है मैंने मतलब यही सीखा है कि इंसान कितना मतलब पेशेंट हो सकता है, कितना सब्र वाला हो सकता है, बिना किसी को धौंस जमाए हुए, बिना किसी को वो करे कि मैं ही घर का बड़ा हूँ या मतलब यू नो मेरे से घर चलता है या मैं कमा के ला रहा हूँ क्योंकि उस उस ज़माने में मेरी मम्मी वग़ैरह नहीं कमा थे, घर पे थे, कभी उन्होंने कभी किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोला, कभी सब वैसे हालाँकि मम्मी तो खाना अच्छा ही बनाती थी लेकिन कभी गलती से भी नमक च कम ज़्यादा हो गया तो पापा तो चुपचाप खाते थे। तो मुझे लगता है ऐसे लोग थोड़े कम होते हैं दुनिया में, तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए सबको, होना चाहिए ऐसा थोड़ा।
उहुँ। उहुँ। उहुँ, हुँ, हुँ। उहुँ। हुँ, हुँ, हुँ। उहुँ, हुँ, हुँ। हुँ, जैसा आपने बताया मेरे पापा एक्ज़ैक्टली वैसे ही हैं। और जैसा आपने पापा का बोला डेफ़िनिटली पापा बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो जो आपकी ग्रीफ़ है, जो आपका दुःख है मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकती। या मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं नहीं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं कभी सोचती भी हूँ ना इस चीज़ के बारे में कभी ऐसा होगा। तो जैसे 3 दिन पहले मैं इस चीज़ के बारे में रात को सोचने लग गई और मैं बहुत रोई। मुझे बहुत रोना आया कि मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, वैसे हैं, ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं और मैं सब कुछ दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। मतलब लेट ना हो जाए और वो सब चीज़ें, मैं वो सब सोचने लग गई तो ना बहुत हो गई थी उस टाइम पे। तो मैं नहीं समझ सकती पर आई होप कि आप अच्छे हो।
अच्छा। हाँ। हुँ। हुँ। जी, जी। हाँ। हुँ। हाँ, लेकिन ये है ना कि अगर आपके पिताजी हैं आस-पास आपके और वो ऐसे अच्छे हैं, तो आप उनकी बात मान सकते हो। वो जो चाहते हैं आप वो कर सकते हो। है ना? तो उससे ख़ुशी उनको होती है क्योंकि देखिए हम लोगों के जीवन में मतलब इंसान अ, सभी इंसानो की मैं अपने किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रही, अपनी, आपकी सबकी बात कर रही हूँ। सबको जाना होता है लेकिन अगर हम किसी के साथ ख़ुशी से समय बिताए ना तो फ़िर उ उतना वो नहीं लगता है। वो मलाल नहीं रहता है कि हमने इनको ये दुःख दिया या इन्होंने हमको वो दुःख दिया या वो नहीं रहता। फ़िर वो लगता है कि ठीक है जो समय काटा हमने वो अच्छे से काटा। हम फ़िर शुक्रगुज़ार होते हैं इस बात के कि ठीक है ये एक रिश्ता हमारे जीवन में अच्छा आया करके। आपको कैसा लगता है?
हाँ, बेटर फ़ील कर रहे हो। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है, मतलब मैं समझ रही हूँ कि आप क्या, किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, पर शायद मैं अभी थोड़ी छोटी हूँ, तो शायद मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचती हूँ अभी अटलिस्ट, मतलब अभी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ ला के दे दूँ, अपनी मम्मी को स्पेशली कि सब कुछ दे दूँ, जो भी मेरी मम्मी को नहीं मिला, जो भी सैक्रिफाइज़ किए हमारे लिए वो सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बट मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हो और वो सब बहुत ज़रूरी है, मैं मैं अपने घरवालों के साथ ही रहती हूँ, तो वो चीज़ नहीं है। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब ऐसा कोई मलाल मेरे मन में रहेगा ही नहीं कभी, कुछ भी है मैं हमेशा यहीं पे हूँ, हमेशा साथ हूँ, मैं इनके, तो वो चीज़ नहीं है अभी, हाँ जी।
हाँ। अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। हुँ। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आपके दादाजी के बारे में, मैं ये पूछती हूँ, जब वो गए तो आप कितनी बड़ी थीं, छोटी थीं, बच्ची थीं या थोड़ी बड़ी हो गई थीं?
हुँ। हाँ, मैं छोटी थी, मैं प्लस 2 में ही थी मतलब मैं प्लस 2 में बस एंटर की थी उस टाइम, मेरी प्लस 2 भी नहीं हुई थी, तो छोटी थी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
हाँ, हाँ। तो मतलब उतनी भी बहुत ही छोटी बच्ची भी नहीं थी, समझदार थीं, थोड़ी-सी, है ना? तो आपके नज़रिए में क्या बदलाव आया दादाजी के जाने के बाद?
मुझे ऐसा उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर के पीछे ना एक ट एक घर बन रहा था, तो मैं बहुत सारी चीज़ों उस टाइम नोटिस करने लग गई, तो मैं ये देख रही थी कि वो बन रहा था और लोग आते उसे बनाते हैं हो रहा है, वो सब चीज़ें हो रही थी। लोग देखने के लिए आते हैं, जाते हैं मतलब सब चीज़ें हो रही हैं और सब चीज़ें पास कर रही हैं, मतलब कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, लाइफ़ किसी के लिए नहीं रुकती है। ये शायद 10 दिन के लिए रो लेंगे या 20 दिन के लिए रो लेंगे या ये फ़ील कर लेंगे, पर लाइफ़ किसी के लिए नहीं रुकती है। मैं ये सब ज़्यादा सोचने लग गई उस टाइम पे।
अच्छा। हुँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। हाँ, हो जाता है ऐसे, आई थिंक इसी से समझदारी थोड़ी बढ़ती है ना इंसानों की जब ज़िंदगी में ऐसे कुछ घटनाएँ होती हैं, हम लोग थोड़े-से ज़्यादा मतलब वो हो जाते हैं अ, मैच्योर जिसको कहें हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में ये था कि मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अ, जैसे आपने कहा ना समय तो रुकता नहीं है, क्योंकि हुआ क्या था कि मेरे पिताजी बीमार चल रहे थे और मुझे उसी टाइम अपनी कंपनी से किसी ट्रिप पे जाना पड़ा था कंपनी के और मुझे लगा कि मैं आके इनको अ, ले जाऊँगी, मतलब किसी ने मुझे बताया कोई वैध है, ऐसे क्योंकि बाकी अम अ, दवाइयाँ तो चल नहीं रही थी उनके ऊपर तो किसी ने कहा हाँ, वैध को दिखा दो कुछ ऐसे पहाड़ों पे पता नहीं कहाँ पे, कोई ठीक भी हुआ था वगैरह, तो मैंने सोचा चलो, मैं वापस आके दिखाऊँगी, लेकिन मेरे आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई तो मुझे ऐसे लगा कि हमें जो अपने दिल में मन होता है ना, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपने लिए प्रिय हैं, तो वो हमें तुरंत कर देने चाहिए क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है कि हम कल कर देंगे, परसों कर तो आप बहुत सही कर रही हैं अगर आप अपने मम्मी के लिए बोल रही हैं कि मैं लाके दे दूँ चीज़। जो भी आपके बस में है, वो अभी ही कीजिए यू नो? ये मत सोचिए कि कल को मेरी इतनी तनख़्वाह हो जाए तो मैं बड़ा कुछ करूँगी। नहीं, जो छोटी-छोटी चीज़ें कर सकते वही करिए, मुझे ऐसे लगता है। और फिर अ, कब
हुँ। हुँ। उहुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और जैसा बोलते हैं ना
जी, कहिए।
कि आपको जैसा बोलते हैं कि आपको याद नहीं रखेंगे लोग मतलब कि मैक्स टू मैक्स 2 जनेरेशन्स आपको याद रख लेंगी, उसके बाद वाली जो आएगी, शायद उसको पता भी नहीं होगा कि आप कौन हो या आप कैसे थे, कैसे नहीं थे। तो आपको कोई याद भी नहीं रखने वाला है। बट हाँ, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं ऐसे सोच के।
हाँ। हुँ, हुँ। या ये वो तो है, वो ज़िंदगी का उम, क्या कहें मतलब ज़िंदगी स स सच्चाई ही वही है कि हम लोग ना जैसे भी कहते हैं ना, अब देखिए विश्व की उम, जनता कितनी होगी? 8 बिलियन ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, <smacks lips> लेकिन इतने हैं, उसमें हम क्या है, एक छोटा-सा इंसान हैं, है ना? तो हमारी समस्या, हमारा अ, दुःख-दर्द अगर हम बहुत खुशकिस्मत हैं तो हमारे घरवाले समझते हैं, काफ़ी लोगों के वो उम, घरवाले भी नहीं समझते हैं, वो घरवालों से ही परेशान होते हैं, है ना? तो मतलब ठीक है अपना वज़ूद मैं इतना तो नहीं समझती हूँ कि मतलब सब लोग हमको याद रखें या कुछ करें, बट अ, ह मैं समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हो कि हम लोग हर चीज़ के लिए इतनी होड़ मचाते हैं और हो सकता है 2 जनरेशन बाद हमें कोई याद भी नहीं रखेगा। तो मुझे लगता है उससे ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना कि हम अपने अभी जो रिश्ते हैं हमारे पास, उनके साथ बहुत अच्छे से समय बिताएँ या उनको बहुत अच्छा मान-सम्मान दें, आपको क्या लग
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नहीं, मतलब जैसे वो पीपल प्लीज़िंग एटीट्यूड आ जाता है ना कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं या बहुत कुछ ही अचीव कर लेते हैं, तो भी किसको ही, कितना ही याद रह जाएगा? मतलब अपने अपनों का तो होता है, अपनों का साथ होता है, अपने आप को याद भी करते हैं बाद में, बाकी लोगों के लिए शायद इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वही बात है कि कोई याद नहीं रखेगा।
हुँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, नहीं वो तो पीपल प्लीज़िंग वाला तो आपने बहुत सही कहा, वो तो ऐसा है ना जी कि अम, बहु 2 जनरेशन बाद की तो बात छोड़िए, दूसरे दिन कोई याद नहीं रखेगा, उनका कुछ मतलब अगर नहीं निकल रहा ना आपसे, दूसरे दिन नहीं याद रखेगा, बट आपके दादा जी के साथ अ, और वो भी थीं दादी वग़ैरह भी थीं आपकी?
उहुँ, हुँ। हुँ। हाँ, मेरी दादी अभी-भी हैं।
वो भी हैं, तो वो कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि उनके जीवन में तो और ज़्यादा महत्व रहा होगा ना अपने पति का, तो वो कैसा महसूस करती हैं?
हाँ। वो बहुत बहुत ज़्यादा बताती नहीं है, वो बर कभी-कभी कुछ ऐसा बात हो जाती है तो मेरी दादी बहुत इमोशनल है, तो मेरी दादी रोती बहुत है, तो फिर दादी मेरी रोने लग जाती हैं बस और रोते-रोते बस वही सेम बातें रिपीट करती रहती हैं कि, "वो ऐसे कहते थे वो ऐसे कहते थे वो ऐसे कहते थे" वो बस यो बातें वो बातें करती रहती हैं।
अच्छा। अच्छा, अच्छ उनको बहुत याद आती होगी, है ना? ये तो स्वाभाविक है, अगर कोई प्रेम से रखा है किसी ने जीवन भर तो याद तो बहुत आती है और देखिए अगर एक पति अच्छा हो, तो फिर देखिए पत्नी की काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, मतलब ठीक है, घर की ज़िम्मेदारी होती होगी लेकिन बाहर की काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ कम हो जाती हैं, तो वो जो सुरक्षा एक अच्छा पति दे सकता है, वो बहुत ज़रूरी होता है और अगर वो नहीं रहा चाहे बेटा जितना मतलब आपके पिताजी वग़ैरह जितने भी अच्छे हों, वो पति के पति तो पति ही होता है ना फिर, तो तो मैं समझ सकती हूँ कि उनको कैसा लगा। मेरे पिताजी तो जब गए थे तो मैं तो मतलब वहाँ थी ही नहीं, मैंने जैसे कहा मैं दूसरे शहर में थी, तो अ, मुझे तो बस अम अम, मेरे उसी दिन की वापसी थी, तो मुझे लोगों ने ब भर घर से बताया भी नहीं कि ऐसा-ऐसा हो गया है, फिर जब मैं पहुँची तो मुझे पता चला और जब लोग बता रहे थे कि, "अरे! 2 दिन पहले तुम्हारे पिताजी बीमार हो गए, ये हुआ, वो हुआ," तो मुझे लगा लोग कह रहे हैं कि अच्छा वो अस्पताल में भर्ती हैं, फिर जब किसी ने कहा कि वो तो चल बसे, तो मुझे लगा ये कैसे हुआ? काफ़ी देर तक तो काफ़ी शॉक रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे फिर ठीक हुआ, वही मतलब जैसे आप बता रही हैं अपनी दादी का, ऐसे ही होता था, बीच-बीच में कुछ काम कर रहे हैं, बीच-बीच में उनकी याद आती थी, फिर रोने लगते थे। मेरे नज़रिए में तो यही बदलाव आया है कि मुझे लगता है कि जो है, वो अभी हैं अ, कल कल पे कुछ नहीं टालना है, सब मतलब जो जिसके साथ भी अगर आपको कोई पसंद है या किसी की कोई बात अच्छी लगी, माँ-बाप की कोई बात अच्छी लगी, आप उनके लिए ग्रेटफुल है, तो मुझे लगता है वो तुरंत उनको बता देना चाहिए, मतलब ये मन में रखने का कोई मतलब नहीं है, उनको बता देना चाहिए कि, मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत खुश किस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मुझे आपकी जैसी माँ मिली या पिताजी मिले, आपको क्या लगता है?
हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बिल्कुल टाइम रहते एक्सप्रेस करना चाहिए और खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए, जब गुस्सा होता है तब गुस्सा रोकता नहीं है, मोस्टली इंसान गुस्सा नहीं रोकता, तो प्यार को भी नहीं रोकना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है और अ, मैं जान सकती हूँ कि आपने क्या किया इस चीज़ से डील करने के लिए, आपने क्या-क्या चीज़ें की, आप कैसे डील करते हो, बात करते हो किसी से या लिखते हो या आप क्या करते हो, कैसे अपने इमोशंस निकालते हो, गाने सुनते हो, मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, कुछ कुछ भी?
हुँ। बहुत सही। कुल सही। हुँ। हुँ। हुँ, सही सही पूछा आपने अ, नहीं बातें तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही थी क्योंकि देखिए अब कोई कितना भी सहानुभूति रखे, कितना भी अच्छा हो आपके साथ में, लेकिन जो आपका ग़म होता है, वो आपका ही होता है, ठीक है? वो तो कोई ज़्यादा समझ नहीं सकता, कोई आपके साथ चुपचाप बैठ सकता है, तो मैं मेडिटेट करती थी, ये बात सही कहा और उसके बाद मेरी छोटी-छोटी चीज़ों से ना ये उम, वो ख़त्म हो गई, पहले मुझे लगता था कि ठीक है, किसी ने बर्थडे विश नहीं किया तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था या कुछ ऐसा हो गया ना तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा ठीक है, अग एज़ लॉन्ग एज़ कि उसने जान के ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं बिकॉज़ मेरे लिए वो इंसान जो रोज़ कर रहा है मेरे लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक दिन उसने विश नहीं किया जस्ट बिकॉज़ वो सच में किसी चीज़ में बिज़ी था या बीमार था या कुछ ऐसे था, तो कोई बात नहीं क्योंकि कितने दिन ऐसे होते हैं जब ये इंसान चाहे अपना कोई दोस्त हो या घर का फ़ैमिली मेंबर हो, अपने लिए काफ़ी कुछ करते हैं, जब कोई ऑकेजन नहीं होता हमारा, तो मुझे लगता है हमें वो पैटर्न सेट कर लेना चाहिए मतलब छोटी-छोटी चीज़ को लेके मैं वो टची नहीं रह गई उसके बाद, ये बहुत बड़
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो, मेरे पिताजी को हुँ।
एक्शंस एक्शंस उनके प्रूफ़ करते हैं जो प्यार है, ज़रूरी नहीं है कि वो विश करें या वो सब चीज़ें अलग-अलग चीज़ें करें प्रूव करने के लिए, जब ज़रूरत है तब वो हैं, तो बस बहुत है ना।
बस, हाँ। हाँ। हाँ, ऑफ़ कोर्स मतलब दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इट्स बेटर ना कि हाँ, कि अगर कोई दिखावा कर रहा है लेकिन एक्चुअली एक्शन में नहीं है, उससे तो बहुत बेहतर वो इंसान जो एक्शन में दिखा रहा है लेकिन मुँह से बोलना भूल गया है या कुछ, है ना? तो मुझे वो वो बहुत ज़्यादा लगता है और मुझे ऐसे भी लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है ना, किसी से भी ज़्यादा लड़-झगड़ के नहीं रहना चाहिए, रिश्तों में भी कई बार हमें पता होता है कि ये इंसान इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा, एज लॉन्ग एज कि वो बुरा नहीं है, तो ये मान के मैं चल लेती हूँ कि ठीक है इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो आप।
हाँ, मतलब मुझे लगता है वही सही तरीका है, नहीं तो कितना भी हम ना उनके अगैन्स्ट ग्रेजेस रखें, वो हमारे लिए ही बुरा है, वो इंसान तो नहीं चेंज होने वाला है, वो हमारे लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मतलब आपके दादाजी को कितने साल हो गए लेकिन अ, गुज़रे हुए?
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे ही आई थिंक ईज़ीली 8-9 साल हो गए हैं।
बहुत साल हो गए अब, नहीं, होपफुली आप इसमें से मतलब ना अच्छी यादें ही रख पाएँगी इसमें, लेकिन आपसे बात करके लगा आप बहुत समझदार हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है समझदार लोगों से मिलके, तो
आप बहुत समझदार हो, आपको ऐसे आप कैसे बोल सकते हो मुझे, आप बहुत समझदार हो, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
जी, नमस्ते जी।